امم.
آآ، المك أ سينا المكان الوحيد فعلًا اللي فيه شعور روحاني، أنتِ بتحسي بسكينة وتحسي بشعور جميل، بتحسي إن أنتِ مت م متطمنة، وتحسي إن أنتِ قاعدة وسط أهلِك حتى لو أنتِ لوحدِك يعني. يعني لو أنتِ رايحة هناك لوحدِك وما تعرفيش حد هناك، ورُحتِ هناك أنتِ هتحسي إن إن في أمان، هتحسي إن المكان جميل، هتحسي بش بمشاعر حلوة. يعني يعني أنا أعتقد إن هو ده الشعور الروحاني يعني، وكل الناس بتحسه.
يعني أنت ممكن تنقل حياتك كلها هناك كده عشان الأجواء اللي أنت عِشتها هناك، والَّا ممكن ترجع تاني تتردد؟
أ حرفيًا هاقول لِك على حاجة غريبة جدًا يعني بمناسبة النقطة دي. هو أنا أنا حياتي يُعتبر هناك بأن أنا باروح وأرجع. آآ أنا قابلت ست ألمانية، الست دي من كتر ما هي بتحب المكان ده، هي جت من 17 سنة، تمام؟ باعت بيتها في ألمانيا وجت عاشت هناك. بتقول لي: "أنا عايزة أموت" آه، بتقول لي: "أنا عايزة أموت، و ل ولمّا ييجوا يدفنوني يحرقوا جثتي وت" وي وي ويعني وينثروا الرف الرفات بتاعتها ف في الجبل والبحر. عشان عايزة تبقى جزء من المكان ده. <laughs> أيوه فعلًا.
امم. ياه! نقلِت حياتها تمامًا دي. إيه ده؟! غريبة أوي. ده إيه دا ده؟ دي غريبة دي. <laughs>
لأ، فيه ناس هناك يعني غريبة جدًا.
دي غريبة، دي وصَلِت معاها لدرجة إن هي اندمجِت مع الطبيعة لدرجة إن هي عايزة تعمل كده أصلًا. ما
آه، هي عايزة تحرق رفاتها وت وت وتنثرها بقى في ال في البحر وفي الجبل، بحيث إن هي تبقى آآ عاشت وماتت وبقت جزء من المكان ده. وهي بتقول لي كده كانت بتعيط أصلًا. إيه؟
طب أنت أصلًا من الأول خالص كمان! ده هي اندمجت للدرجة إن هي خلاص بقت جزء حرفيًا من المكان. ده سابت حياتها كاملة. طب أنت أصلًا من الأول خالص اخترت سينا على أساس إيه؟ يعني أنت قُلت إن هي كانت رحلة عادية ومش في بالك، اخترتها على أساس إيه؟
<laughs> <laughs> أيوه فعلًا. امم.